तो हाल ही में ना मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं तब से एक एक मुझे ये लगता है अपने मन में मेरे अपराध बोध आता है और ऐसा लगता है कि क्या मेरे में कोई कमी है? अ, जब से ये ब्रेकअप हुआ है मेरी मानसिक स्थिति भी बहुत बिगड़ चुकी है। मुझे अ, हर वक़्त यही सताती रहती है, मन में ये स विचार आते रहते हैं, ये भावनाएँ उठती रहती हैं कि मेरे में क्या कमी है, क्या मतलब मैं किसी से कम लगती हूँ मेरे में अ, या मेरी अ, स्किन अच्छी तो इकस स्किन टोन अच्छा नहीं है, अ, जो कहते हैं ना साँवला रंग है, इस वजह से कोई समस्या है, या मेरे कपड़े पहनने का तरीका सही नहीं है, तो ऐसे ना बहुत सारे विचार मेरे मन में चलते रहते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि अ, मेरा ब्रेक मेरे जो अ, रिलेशनशिप था ये मैं 4 साल हो गए। और 4 साल बाद एकदम से इस तरह से अ, ब्रे ब्रेकअप हो जाने के बाद मुझे ये लगा कि मेरे में कमी क्या है, क्या हो गया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अभी मन में मेरे ये बस यही विचार आते रहते हैं, शायद मैं अ, अच्छे कपड़े नहीं पहनती, क्या मैं अच्छी नहीं लगती, तो खुद को कम आँकने जैसी मन में मेरे अ, भावनाएँ उठती रहती हैं, ऐसे विचार चलते रहते हैं। तो आप मुझे बताएँ कि मैं इ इन ये विचारों से कैसे बाहर निकल सकूँ?
हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी, जी बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ देखिए, आपके मन की भावनाएँ और ऐसे हालात में ना, अक्सर हम ऐसा अनुभव करते हैं जैसे कि शायद हम में ही कमी थी। जो इ ये अनुभव करना देखिए बिल्कुल स्वाभाविक है पर आप बिल्कुल भी चिंतित ना हों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप में कुछ कमी है पर हाँ, हम इन विचारों से कैसे उभर पाएँ इसके लिए हम तरीके ज़रूर ढूँढेंगे। तो अगर आप मुझे कुछ इसी से संबंधित और जानकारी दे पाएँ, जैसे आपने बताया कि ये करीब 4 साल लंबा आपका ये संबंध रहा। तो आप मुझे ये बताएँगी कि अभी ब्रेकअप हुए कितने दिन हुए? मतलब जब आपने बिल्कुल तय कर लिया था, आप दोनों के बीच में ये तय हो गया था कि बस अब यहीं खत्म करना है, इस बात को कितना समय हुआ है आप मुझे बता पाएँगी?
देखिए ये समय अभी मेरे को 10 दिन ही हुए हैं। और मैंने कुछ भी पहले से अ, सोच के नहीं रखा था। ये सब बिल्कुल अचानक से हुआ और ओ और मुझे कभी ये चीज़ों का एहसास नहीं था कि मतलब मेरे साथ कोई मुझे ये बोलेगा कि, "तुम अच्छी नहीं लगती और तुम मुझे पसंद नहीं हो।" क्योंकि जिस इंसान के साथ मैं 4 साल से अ, रिलेशनशिप में थी। उसने कभी इस तरह से मेरे को अ, नहीं बोला था। और अचानक से उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि, "तुम्हारा पहनने का तरीका अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम्हारा कहते हैं ना कि अ, तुम तुम अच्छी नहीं लगती मुझे अब" ऐसा। तो मेरा ना वहाँ से जब उसने मुझे इस तरह से बोला और हमारा अ, सब कुछ बातें ख़त्म हो गई हमारा सब ख़त्म हो गया। तो मेरे मन में ये विचार अब ऐसे आने लग गए हैं कि जैसे उसने बोला था कि, "तुम अच्छी नहीं लगती, तुम्हारा पहनावा नहीं है अच्छा है तुम्हारा रहन-सहन अच्छा नहीं है।"
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। उम, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ।
वो मेरे को ना अभी लगता है कि हाँ, शायद वास्तव में मेरे में कुछ कमी है और अ, मैं इस चीज़ के लिए ना मैं सो अ अपने को मतलब एक दिन में काफ़ी बार शीशे में निहारती हूँ कि मैं क्या सच में मैं खराब लगती हूँ? क्या मेरे कपड़ों का पहनने का जो तरीका है क्या वो सच में सही नहीं है? कभी मैं अ, मेरे अंदर ना बहुत अ, उम, मतलब कॉन्फिडेंस था और अभी मैं ये चीज़ नहीं महसूस कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं वो सच कह रहा था, मैं ये नहीं अच्छी लगती। अ, मैंने इस तरह से खुद को आँकना शुरू कर दिया है और अब मैं इन चीज़ों से पूरा भर चुकी हूँ मुझे मतलब लगता है कि हाँ, मैं अच्छी नहीं लगती, इसलिए लोग उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। जी, मैं बिल्कुल देखिए आपके जो मन की भावनाएँ हैं वो समझ पा रही हूँ। दरअसल कभी भी कोई अगर हमारी अ, इन चीज़ों पर कोई अगर टिप्पणी कर दे तो अक्सर हमें एकदम से आत्मविश्वास अपने पर से उठने लगता है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें मुझे पूरा विश्वास है कि या कुछ भी सच नहीं है। तो आप भरोसा बनाए रखें और अ, मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी यही भावनाएँ और यही विचार आपको शायद दिन-रात अ, आपको परेशान करते हैं, आपको तनाव में रखते हैं तो, आप मुझे क्या ये बताएँगी कि इन विचारों के कारण या इन तनाव के कारण अ, कौन-सी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिन पर प्रभाव पड़ रहा है? जिन पर असर आपको दिख रहा है? कि जैसे वो क्या पढ़ाई है या घर के काम हैं या ऑफिस के काम हैं, कौन-सी चीज़ें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है, आप बता पाएँगी?
जी, देखिए, मेरे ना अ, आपको मैं बताऊँ कि मेरे सब कामों पर असर पड़ रहा है। ना मेरा खाने में मन लगता है, ना मेरा घर के कामों में मन लगता है, और मैं घर से काम करती हूँ अ, और मैं अपना काम भी सही से नहीं कर पा रही, क्योंकि ना खाती हूँ, ना सोती हूँ, जिससे मेरा काम करने का जो अ, दिनचर्या है, जहाँ मैं काम करती हूँ, घर से बैठ के जिस चीज़ के लिए, वो भी मेरा नहीं हो पा रहा है सही से। मैं बहुत मतलब एक एक तनाव वाली स्थिति हो गई है मेरे लिए, और खासकर के वो भूख ना लगना, नींद ना आना, ये च ये मेरे मन में जो आत्मग्लानी हो गई है कि नहीं, मैं ऐसी हूँ और आजकल का जो लोगों का रहन-सहन का तरीका है, मैं लोगों को देखकर खुद को अ, मतलब कहते हैं ना कि खुद को भी कहीं ये समझने लग गई हूँ, हाँ, शायद मैं इनके जैसी नहीं हूँ और ये विचार निरंतर मेरे मन में चलते रहते हैं। मैं मैं देखना मतलब मैं पहले ना, अपने आप को ही देख के खुश रहा करती थी और जब से अ, उस व्यक्ति ने ये चीज़ें बोली हैं और उम, ब्रेकअप हो गया, तो फिर मेरे को अभी लगता है कि हाँ, शायद मैं अभी ऐसी हूँ। मैं मैं लोगों को देखना शुरू करती हूँ कि अरे! वो तो बहुत अच्छी लगती है। सच में मेरे रहने का तरीका, उठने-बैठने का तरीका, रहन-सहन कुछ भी अच्छा नहीं है। और मैं उम उम, मतलब निरंतर मेरे मन में ये अ, विचार, ये भावनाएँ उठती रहती हैं और और लगता है कि आत्मग्लानी-सी महसूस होती है कि मैं ऐसी क्यों हूँ? क्यों किसी ने मुझे ऐसा बोला? अ, मैं भी अच्छी होती, मैं भी सुंदर होती, तो शायद वो इंसान मुझे ऐसे नहीं बोलता।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी।
परस्पर ये विचार मेरे मन में चलते रहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता।
हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातें, लोगों की कही गई ऐसी टिप्पणियाँ अक्सर हमें मानसिक तनाव देती हैं, तो बिल्कुल हम इनको सुलझाने के लिए कुछ न कुछ हल ज़रूर निकालेंगे। बिल्कुल भी निराश ना हों और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप में कोई कमी है। तो अ, आप मुझे बस एक छोटी-सी चीज़ अगर बता सकें कि, क्या आपने अभी तक कोई प्रयास किया है, इससे निकलने का और कितनी सफलता मिली? बस इतना अगर आप और बता दें तो।
देखिए, मैं कोशिश करती हूँ इन चीज़ों से निकलने के लिए क्योंकि मैं खुद भी बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरा जो दिनचर्या है खराब हो गई है, मेरा ना सोने का कोई टाइम है, ना मेरा कोई उठने का टाइम है, ना मेरा किसी काम में मन लगता है सारा दिन आलस में पड़ी रहती हूँ। इससे पहले जब मेरी जो दिनचर्या हुआ करती थी वो बहुत सही थी। मॉर्निंग में उठ जाना सुबह में मैं अ, उठती थी और इसके बाद अ, आराम से अपने घर के काम करती थी, खुद को अ, मतलब ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता था। पर जब से इस तरह की टिप्पणी मुझे की गई है और मुझे कम आँका गया है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, अभी मैं मेरे में कुछ है ही नहीं और मैं बेकार हूँ, तो एक मन मेरा उदास रहना शुरू हो गया है, मन में मैं कभी भी काम करती हूँ। सोते बैठते अ, सोने के बाद का तो ये है कि, सोते में तो कोई नहीं जान पाता पर जब मैं उठती हूँ अ, तो मेरे ज उठते ही मेरे मन में वो विचार फिर से शुरू हो जाते हैं कि, उसने ऐसा बोला था, उसने मुझे ये बोला था, उसने ये कहा था कि तुम, ऐसी लगती हो मतलब वो विचार उठने से लेकर सोने तक। वो मैं काम करूँ, मैं बैठी रहूँ अ, मैं कुछ भी करूँ मैं ऑफिस का भी काम करना चाहती हूँ तो वो काम करते-करते भी वो विचार मेरे मन में लगातार चलते रहते हैं। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं और अब तो अब तो आत्मग्लानी होती है कि शायद मैं भी अच्छी होती तो शायद अ, कोई मेरे को इस तरह से नहीं बोलता अ, नहीं कम आँकता और उसकी इस तरह की टिप्पणी से मैंने सच में खुद में बहुत आत्मविश्वास गिर गया है, मेरा और अभी वो लगता है कि शायद वो आत्मविश्वास अ अ, कभी दोबारा मुझे मिलेगा नहीं वापस। मैं बहुत, बहुत मतलब खुद को ऐसा लगता है ना कि हाँ, मैं मतलब कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है।
हम्म। जी। हुँ। जी। जी। हम्म। जी। हम्म। हुँ। जी। हुँ। जी। हम्म। जी। जी। हुँ। हुँ। हम्म। जी। जी, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आपके जो मन की पीड़ा है और आप बिल्कुल भी अपने आप को कम ना आंकें। देखिए किसी ओर के कहने से, हम में क्या कमी है ये नहीं पता चलती, कई बार कोई और अगर कहता है तो शायद उसमें भी वो कमी हो सकती है, हम इस हिसाब से भी सोच सकते हैं। और देखिए कुछ और चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा-सा अगर परिवर्तन लाएँ, जैसे आप, पहली बात तो इस बात को अपने दिमाग से बार-बार निकालने की कोशिश करें कि किसी के कहने से मेरी अ, मैं कम नहीं हो जाती वो बिल्कुल उनका ख़्याल है, आपका नहीं। और इसके लिए मुझे लगता है सबसे अ, अच्छी चीज़ ये होगी कि आप अपने बारे में सकारात्मकता लाएँ और उन चीज़ों पर ध्यान लगाएँ, जो आपको बहुत पसंद है करना और शायद कई बार होता है कि हम किसी जब अ, रिलेशनशिप में होते हैं, तो हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं क्योंकि हम पूरी तरह से भावनात्मक रूप से किसी और से जुड़े हुए होते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि आप अपनी पसंद चुनें, आपको संगीत, चित्रकला जिसका भी शौक़ है आप उसमें अ, अपना अ, दिमाग लगाएँ और आपको बेहतर भी लगेगा, जब आप अपनी पसंद की चीज़ें करेंगी। दूसरा मुझे लगता है देखिए, आप अपनी नींद के पैटर्न को पहचानें कि भई, क्या नींद आने में दिक्कत हो रही है? तो मेरा सुझाव होगा कि आप कुछ अ, जैसे प्राणायाम या हल्की-सी कुछ साँस वाली जो गतिविधियाँ हैं वो आप कर सकते हैं और अपने दिन को एक उसमें स्थिरता लाएँ कि, आप समय के हिसाब से आप सोच लें कि नहीं इस समय मुझे अपना अपनी पसंद की गतिविधि अगर कोई करनी है, कोई मुझे अगर संगीत सीखना है या रियाज़ करना है, तो मैं इसी वक़्त करुँगी, जो भी कार्य आपको पसंद हो। और अपने दोस्तों से ज़रूर बात करें, जो भी आपसे बहुत नज़दीक अ, जिनका रिश्ता है जो आपको समझ सकते हैं, तो आप अपनी भावनाएँ साझा करके भी बेहतर समझिए मतलब बेहतर अपना में अनुभव करेंगी। मुझे लगता है ये प्रयास आप ज़रूर करें, आप बिल्कुल इससे उबर पाएँगी ऐसा मेरा मानना है।
जी, देखिए आपके जो दिए गए सुझाव हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं। अ, कोशिश करुँगी इन सुझावों से मैं इस अ, ब्रेकअप की जो स्थिति है उससे बाहर आ पाऊँगी, धन्यवाद।